อ๋อ ต้องแบบ Jump scare เยอะ ๆ ไหม? <chuckles>
ไม่ ถ้าเกิดเป็น Jump scare ผมไม่ ชอบ ครับ เพราะว่ามันดูแบบ
อ๋อ
มันดูแบบ เขาเรียกว่า เหมือนเป็นคนที่แบบ เป็นหนังแบบ ดูถูกคนดูอะ ครับ สำหรับผมนะ สำหรับผมนะ หนังผีแบบ ทำอย่างเงี้ย
อืม เออ ๆ <chuckles> ไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหน อย่างงี้เหรอ?
มัน คือหนังดูถูกคนดู เหมือนแบบว่าบท กลวง ไม่มี อะไรเลย เลย เอาแบบ เอาอันเนี้ย มาแบบมาฉากหน้า ใช่ ผมจะชอบแบบ จิตวิทยา อะไรอย่างงี้ มากกว่า หรือแบบ พิธีกงพิธี กรรม ใช่
อา อา อืม อา แต่ว่า พูดถึงหนังผี คิดถึงหนังผีเรื่องหนึ่ง เรื่องอะไรนะ "ร่างทรง" เคยดูไหม?
อืม
นี่แบบว่าดู ดูร่างทรง แล้วแบบว่าฝันร้ายไป ไปหลายวันเลยอะ แบบมันเหมือนมัน หลอนจิต <chuckles> แบบติดหัวไปเลยอะ
อือ อา ดูนะ ๆ อือฮึ เขาทำ เขาทำดี นะ
อืม
ใช่ คือ คือ เขาทำดี เขา เขาไม่ได้ มันเป็นหนังผีทะ เอาจริงอะหนังผีไทยอะ ผมว่าทำดีหลายเรื่อง แต่ หลาย ๆ เรื่อง ก็เน้นตุ้งแช่ เกินไป แต่กับ "ร่างทรง" แบบ โอเค
ใช่ อืม <chuckles> จริง ดู 404 ล่าสุด แล้วรู้สึกแบบ "แกทำหนังอะไรออกมาเนี่ย!" <chuckles>
อ๋อ ส 404 มันไม่ใช่หนังผีอะสิ